Mhm, betul sih ya, itu sih harus diomongin aja sih, Kak, kayak mmm, mendiamkan diri nanti juga rugi di project itu kan, jadi projectnya kurang maksimal, kayak gitu.
Nah itu sih. Mhm. Bener bener. Iya setuju sih, Kak. Nah, ngomong-ngomong nih, Kak, kan kalau tadi kan, eee, biasanya kan orang yang punya salah gitu kan. Apa ini kan kalau misalnya tadi kan, eee, temen aku gitu kan yang di luar konteks kita gitu kan. Nah, tapi kalau di, eee, konteks pribadi sendiri pernah gak sih, Kakak, tuh merasa kayak misalnya berkonflik sama temen, terus susah gitu untuk memaafkan temen ke apalagi kalau temennya yang punya salah nih ya ke Kakak, gitu?
Mhm. Iya. Mhm mhm. Iya. Mhm mhm mhm. Hmm.